Gözlemlerin düşüncelerin neler?
Şimdi bak, şunu konuşmak isterim şimdi. İngilizce temelli artık çocuklar, mesela benim yeğenim kaç yaşında? İlkokul 1'e mi gidiyor ne? Ş ş ya kaça gidiyor hatırlamıyorum. Dur bir bakayım. 2'e geçti. Çocuk, 3 yaşından beri İngilizce eğitimi alıyor, telaffuzu benden iyi. Ona mesela alt yazılı
Hı. Hı hı. Evet. Görüyorsun, yani. Hı hı.
Yani.
Kesinlikle, yani. Çocuğa olması gereken dublajda belki daha rahat anlayabilir ama, eee, altyazıda İngilizce konusunda, eee, çok faydasını, eee, gösterir diye düşünüyorum, değil mi?
Ha, o Tabii canım. Ya şöyle, ona işte, YouTube'dan şey, 1 tane kanal vardı, o şey, 3 yaşındayken bile, Lingo Kids mi ne, orada İngilizce öğrenmesi için böyle, işte, şarkılı, türkülü, çocuk öğrendi, öğren altyazı falan da yok yani. Çocuk öğrendi, öğrendi, bayağı geliştirdi. Hatta bizim evde şey oldu, ya anneanneme falan çocuk k Türkçeyle İngilizceyi k şey yapıyor, Karıştırarak söylüyor. Şimdi anneanneme diyor ki, eee, great, grape diye tam bir cümle yok.
Hı hı. Karıştırarak mı söylüyor konuşuyor? <chuckles> Aynen.
Anladın mı? Hani söyleyemiyor. A ama anneannem de bana sesleniyor, buraya gel ne diyor bu anlamıyorum diyor.
<chuckles> Geldi ge gavurun çocuğu falan gibi <chuckles> olabililiyor. İş takılıyorum. <chuckles> Evet, eee, evet çok keyif aldım, eee, çok keyifli bir sohbet oldu güldürdün, <chuckles> eee, sohbetinle çok sağ olasın. Umarım tekrardan görüşmek üzere, kendine çok iyi bak.
<chuckles> Öyle demiyor yok, öyle demiyor. <chuckles> Yaşlılara.. Ben de çok keyif aldım. Aynen. Ben de çok keyif aldım. İnşallah tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kal.